Hımm. Eee, mesela kahvaltı geleneksel bir şey olduğu için yani genelde insanlar için Türkiye'de. Dışarıda da kahvaltıya birçok yerde gidilir ve orada da, işte, senin bu anlattığın, kendi yarattığın sofra gibi, eee, birçok yerde güzel kahvaltıcılar da vardır. Yani sadece kahvaltıyla meşhur olmuş, sabahtan akşama kadar, işte, o, ııı, ürünleri hazırlayıp senin hazırladığın gibi, belki daha farklı şeyler de yapanlar var. Öyle bir şey yapıyor musunuz? Yoksa hep hep evde mi kahvaltı pazar günleri, hafta sonu kahvaltısı? Yoksa, "Hadi, bugün de, işte, bir yere gidelim, şurada kahvaltı edelim." dediğiniz de oluyor mu?
Eee Evet. Evet. Hı hı. Eee, güzel bir soru sordun. Eee, pazar günleri dışarıda kahvaltı yapmayı da çok severiz ailecek. Yani dışarıya da gidiyoruz tabii ki. Eee, ama bu Annemlerle, kuzenlerle, eee, değişiyor, yani, ya da bir arkadaşlarımızla, hani, arkadaş grubuyla. Ama, ııı, ekonomik olarak bazı, ııı, problem yaşadığımız için bugünlerde genelde evde yapmayı tercih ediyoruz, eee, pazar günü kahvaltılarını. Bu arada unutmadan, eee, bir de annemin reçellerinden bahsetmek istiyorum. Eee
Çok güzel. Yine kuzenlerle mi? Ha! okey. Çok güzel. Hı hı. Anladım, anladım. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Annenin reçelleri meşhur herhâlde bahsedeceksen. <chuckles> A, ne ne ne hangi hangi meyvelerden genelde yapıyor? En az özel bir tarifi, bir şeyi mi var?
Evet. <chuckles> Evet, çok meşhur. Eee, kayısı Özel bir tarifi yok. Eee, normal reçel tarifi hani. Eee, kayısı reçeli, ayva reçeli, eee, ve şeftali reçeli. Bu üçünü o kadar güzel yapar ki yani, eee, zaten bu üçünden de muhakkak pazar günü bizim, eee, soframızda olur kahvaltıda. Özellikle o reçelin kapağını açtığında, eee, onu bir kâseye boşaltırken, o mesela armudun o şeftali reçeli falan da yapıyor yani çok çeşitli reçeller yapıyor. O meyvenin kokusunu alırsın, ııı, ve, hani, böyle, bir an şeye gidersin, eee, yaz, ııı, mevsimine götürür seni o koku.
Hımm. Tamam. Ne güzel. Harika. Hıı. Evet, evet. <chuckles> Harika. <chuckles> Çok güzel tasvir ediyorsun bu arada bunları gerçekten şey, eee, gerçekten insanda inanılmaz bir merak uyandırıyor.
Iıı, o reçel <chuckles>